É, o a maioria das crianças do Brasil, pelo exemplo, tem que suplementar com ferro todos os dias até 1 ano de idade.
Ah, o você sabe que
Você fez isso naturalmente, sem saber não, não é sem sab não é sem saber não, sabedoria de mãe é é um negócio que não se explica.
4 anos de semana não aguentava mais, ele não aguen ele não aguen a na e aí para completar quando ele começou a mastigar o que que eu fiz, eu comprava Filet MIgnon eu cortava a fatia, assim, menor, congelava esses bifinhos e cada d e todo dia eu dava a sopa e o bi filet mignon, para ele aprender a mastigar, e ele comia mas a aí demorou, hoje em dia ele gosta de brócolis, de va e ele sabe o que ele gostava quando era pequeno também, ele gostava de vagem.
Uhum. E o bifinho. Uau, que show. Hum. Olha bonitinho.
Mas ele gostava purê de vagem, então às vezes ele punha no copo com água, era nojento, mas ele tomava, ele achava lindo aquilo.
Também também rico em ferro.
Ele adorava tomar aquele ele então ele gostava de pepino, ele gostava de brócolis, ele gostava de va ah, vagem, ah, ca
Aham. Você falou que você é mãe mais, né, mais adulta, <chuckles> mais adulta e superprotetora, você é daquelas que não sai sem agasalho, não pisa no chão, está frio vai gripar.
Velha, gaga. Mais ou ele não comeu doce ele não comeu doce até 5 anos de idade ele não comeu doce nenhum, nada de doce.
Está frio, vai gripar. Jura? Olha.
0 doce nunca to a a refrigerante a 1º lata de refrigerante dele, eu acho, foi semana passada.
Ô louco, nessa a idade.
Hum ele nunca tinha nunca tinha tomado refrigerante, nunca tomou refrigerante, mas não é
Parabéns. Esse aí vai viver até a 190 anos. Parabéns.
Se Deus, nosso senhor, Jesus Cristo permitir, né, mas você sabe é eu falava mas aqui nenhum médico me me ajudou, assim, me ajudava e porque ele não queria comer e eu ficava preocupada, eu queria que ele comesse outras coisas ele comesse, né, e aí, ah, eu fui no hospital no Miami Children's Hospital, e aí eu fui lá e levei as bananas amassadas do jeito que eu amassava, porque eu fiquei com medo que o fato dele não querer mastigar ou não querer não sei o quê fosse atrapalhar atrapalhar fala dele, a mulher olhou para mim e falou: "Espera um pouquinho", foi voltou com uma tabela da Gerber, da Gerber, sabe daquela coisa de purê de criança, era a única coisa que a nutricionista do hospital tinha para me ajudar de como alimentar um bebê.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim.